Oke, kenapa tuh?
Mhm, gado-gado. Cuman heeh, cuman ada cumannya, enggak semua gado-gado. Aku punya tempat juga, jadi enggak cuman makanannya tapi tempatnya juga ada yang favorit, Kak. Itu gado-gado, di dekat kampusku dulu.
Oh, kenapa? Heeh. Oh. Oke. Heeh.
Itu, bumbunya enak banget, Kak. Jadi yang bikin aku ketagihan itu, Kak, bumbu kacangnya, Kak, sambelnya. Eee, lokasinya
Oke. Oh. Iya sih, bener sih. Kayak kita itu sebenarnya nggak suka makanan itu tapi, eee, kalau, orang yang ngebuatnya itu, eee, beda kayak enak gitu kan resepnya terutama kayak penyajiannya juga. Otomatis kita bakal suka ya.
Mhm. Iya. Mhm, betul. Jadi heeh, soalnya kalau misalnya kayak gado-gado itu kan biasa ya, misalnya kayak, eee, kolnya kan mentah, terus sayur-sayurannya mentah kayak apa wortel, paling yang matang kan cuma telur. Nah, kan yang bikin beda, saus apa ya, bumbunya itu apa, sambelnya, heeh, sambel kacangnya. Kalau sambelnya misalkan kacangnya kurang lembut atau mungkin komposisi garam, gula, itu enggak pas, kan, apa ya, mungkin terlalu manis apa kan jadi nggak kurang ya, Kak, ya. Iya, jadi aku ketemunya itu tuh antara manisnya, asinnya, gurihnya itu pas gitu loh, Kak. Jadi di di lidah tuh wah enak banget itu. Itu sih yang bikin aku heeh, mhm, yang bikin laper.
Iya kan? Heeh. Oke. Heeh, betul. Heeh. Sambalnya ya? Heeh, sambalnya. Mhm. Heeh. <laughs> Heeh. Oh. Wah, aku suka banget sih. Heeh, terutama aku kan, eee, ma eee, apa ya, makanan suka pedas-pedas juga kayak, gado-gado kan dibikin pedas ya aku sih ma
Bisa, heeh. Ada, bisa di bisa. Heeh.
Ada juga. Bisa, eee, tergantung.

Iya tanpa ampas, gulanya juga terutama. Gulanya itu nggak boleh banyak-banyak sih, kayak, ya mungkin sadu 1 sendok kecil itu kan. Eee, yang buat teh ngeteh itu, bukan 1 sendok makan ya. Iya. Jadi, eee, segitu aja itu udah cukup gitu. Kayak, penghilang rasa pahitnya biar nggak terlalu berlebihan gitu kan. Karena sebenarnya kan kafein emang perlu kan di tubuh kita, gitu kan.
Hmm. Ya, Heeh, eh. Heeh heeh. Iya iya. Iya sih. Mhm mhm. Betul memang.
Mhm, ma heeh. Terus, eee
Ya kadang buat itu, buat jaga, apa namanya, buat jaga kondisi tubuh biar lebih, ap apa, eee, lebih ya istilahnya lebih melek sih sebenarnya. Lebih semangat atau apa, jaga itu ya, jaga fokus ya kalau.
Iya. Heeh lebih tepatnya itu kalau efeknya, eee, di aku itu kayak heeh, detak jantung.
Detak jantung ya. Detak jantung lebih lebih lebih mompa lebih, itu kan lebih giat lagi ya istilahnya ya. Nah cuma kalau kebanyakan kan jadi agak gimana gitu ya.
Iya, adrenalinnya. Biar dapat gitu loh. Eh, enggak boleh sih kalau kemarin kan aku heeh. Aku udah pernah sampai 7 atau 8 kali gitu kan tiap hari. Sampai kena asam lambung gitu. Eee, maksud maksud aku gini, kalau semisal orang kebanyakan, eee, makan eh, minum kopi ter eee, mau makan itu sulit ya Mas. Jadi kayak, eee, kopi ini menurut aku ngebentuk kayak diet. Jadi gitu. Jadi, eee, sulit untuk memproses atau bahkan kayak makanan untuk ma eee, mulut masuk ke makanan, itu sulit. Jadi aku kurangin gara-gara itu dapat asam lambung. Ya udah, sekarang itu kayak ngopi itu sekali aja sih, di pagi harilah. Atau enggak, siang hari gitu 2 kali aja. Emang berbahaya Mas. Heeh. Ke terlalu banyak adrenalin. Iya iya bener.
Makanya itu. Heeh. Mmm. Oh. Wah, i Hmm. Mhm. Mmm. Mhm. Hmm. Ya. Mmm, mhm. Ya. Mhm, ya. Kalau keseringan. <chuckles> Eee, aku sih nggak tiap hari sih, aku nggak tiap hari. Ngopi ya sekali aja gitu. Kalau paling di, apa, lagi, eee, bertamu ya ke teman gitu. Kalau di karena di rumah jarang bahkan nggak pernah ngopi, eee, sesekali ditawari kopi sama teman, ya udah aku okein aja nggak apa-apa. Kan kalau ya itu, karena emang di rumah jarang. Aku memang bukan bukan penikmat kopi ya. Tapi juga bukan nggak nggak benci-benci amat sama kopi gitu. Kadang-kadang aja.
Mhm. Mhm. <chuckles> Oh. Heeh. Eee, aku jadi oh, jadi keinget ini Mas, ya mungkin kenangan yang lucu kali ya. Jadi kayak lu lucu atau sedih menurut Mas nih. Ah, jadi kayak gini, eee, ada temen aku saudara itu datang juga. Nah dia itu sebenarnya penggemar kopi, cuman nggak bisa kayak ko kopi item kan. Nah di tempat aku itu ada kopi item sambil cemilan gitulah, makanan kayak, eee, pisang goreng, atau mungkin yang bau gorengan gitu kan. Heeh. Dia kan juga ngerokok, terus aku kasih, eee, lebih "Apa kamu ini, eee pengen kopi gitu?" "Boleh boleh! Kopi apa? Kopi itu tuge." "Ya udah nggak papa, tapi gulanya banyakin gitu." Oh ya udah berarti ini orang nggak bisa kan. Nah itu tuh biasa aku kan pakai cangkir kecil.
Mhm. Gimana? Oh heeh, gimana? Gimana gimana? Heeh heeh. Ah. Oh, gorengan-gorengan gitu ya? Heeh. Mhm. Oh, banyak sih emang. Heeh.